อืม ก็มีนะคะ คือตอนนี้เนี่ยค่ะ ก็รู้สึกว่าค่อนข้างภูมิใจในตัวเองมาก ๆ เลยค่ะ กับการใช้ชีวิตที่ได้ เป็นตัวเองอะนะคะ ได้ ได้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองอยากจะ เป็นได้ ได้ทำงานที่แบบ อ่า ค่อนข้างจะมีรายได้โอเคแล้วเพียงพอที่จะ อืม ที่แบบเพียงพอที่จะสนับสนุน ก็ซัปพอร์ตกับทางครอบครัวได้อะค่ะ อืม อุ๊ย ขอบคุณนะคะ ใช่ค่ะ ซึ่งแบบก็จะแตกต่างจากเมื่อก่อนสมัยก่อนที่ คนที่ ที่ทำงานด้วยที่ตอนที่อยู่ไทยเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับเท่าไรอะนะคะ เพราะว่า
อืม ค่ะ ค่ะ อือ ๆ ดีจังค่ะ อือ ๆ เก่งจัง เก่งมากเลยค่ะ อือ ๆ ค่ะ โอ้ เข้าใจเลย
ใช่ค่ะ เพราะว่าทำงานอยู่ในองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่ แล้วก็เพื่อนร่วมงานนี้ก็จะแบบเป็นเด็กเก่ง ๆ ด้วยกันทุกคนเลย ค่ะ อืม
อืม ๆ อ๋อ เคยเป็น เคยเป็นค่ะ
ใช่ไหม อืม แล้ว แล้วของคุณหมวกเป็นยังไงบ้างคะ จากประสบการณ์ที่ผ่าน ๆ มา?

ก็นี่แหละค่ะ ก็คือเหมือนน่าจะเป็นชีวิตตอนนี้จริง ๆ คือชีวิตเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะค่ะ คือเมื่อก่อนตอนอยู่ไทยเนี่ย ค่อนข้างจะ suffer คือแบบเหมือนยึดติดจากคำพูดของคนรอบข้างเยอะเกินไปอะนะคะ อืม พอตอนนี้เนี่ยย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ ก็เหมือนกับว่าเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอะนะคะ ใช่ แล้วพอตอนเนี้ยค่ะ คือก่อนหน้านี้เนี่ย ที่บ้านก็ยังไม่ได้อะไรมาก เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถทำงานได้อะนะคะ แต่ตอนเนี้ยพออายุมากขึ้น เขาก็หยุดทำงานแล้ว แล้วเขาก็เริ่มแบบอายุเยอะขึ้นเริ่มป่วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรา ก็ รู้สึกว่า เราต้อง เราต้องดูแลเขาอะค่ะ ใช่ ฮึ่ด ส อุ๊ย ขอบคุณนะคะ คือเหมือนเราก็จะต้องหยุดแคร์โลกเนาะ อืม
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อ อ้อ ค่ะ อือ ๆ อือ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อืม ๆ ใช่ อือ ๆ โอ๊ย เก่งมากเลย เก่งจัง เออ ขอตอบว่า อา ใช่ เพราะว่า ก็ไม่ เขาก็ไม่เห็นมาแคร์เราเนาะ เราก็ไม่จำเป็นต้องไปแคร์เขา ใช่
ใช่ ใช่ค่ะ